Aku cuma bayangin aja, waktu itu a itu udah lama ya, jaman aku, eee, sekolah SMP mu udah udah 10 apa 15 tahunan kali ya. Itu itu kayaknya YouTube belum belum ada loh Kak, apa, mungkin belum belum kelar ngerti YouTube. <chuckles> Internet waktu itu mungkin juga, eee, di tempatku belum ada Kak. Itu jadi aku ber berotodidak itu, jadi ya beberapa kali sempat salah juga aku, Kak. Beberapa kali salah ya.
Oh. Wah, keren banget. Oh. Wah hebat bener. Oh jadi, berapa kali percobaan gitu baru berhasil? Oke oke oke.
Iya betul, heeh, kadang mungkin yang, eee, apa, kepala pesawatnya kekecilan, <chuckles> atau nggak proporsional, itu kita juga harus ulang lagi itu, kayak gitu.
Oh. E tapi ini masih ada sekarang pesawatnya, miniaturnya?
Ah, itu udah lama hilang Kak, aduh nggak tau ke mana. Itu udah udah lama itu, puluhan tahun itu, udah 10-an tahun lebih.
Oh udah lama. Oh, di cat warna apa tuh pesawatnya?
Gimana Kak?